जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी लगता है कि फ़िल्में जो हैं, उसकी कहानी के हिसाब से ही जो है उसका एक अ, अच्छा या बुरा बाना जाता है और क हम लोग कितना भी दमखम लगा लें अगर फ़िल्म की कहानी नहीं अच्छी है, तो मुझे लगता है कि जो है एक उसको मज़ा नहीं आता है। और देखें क्या होता है कि एक मेरा जो मानना है, एक अच्छी कहानी जो होती है, उसमें क्या होता है कि हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो ना ज़्यादा लंबी हो, ना ज़्यादा छोटी हो। मैंने अक्सर देखता हूँ कि आजकल कुछ पिक्चरें ज होती हैं, जो जैसे कि 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे की बन जाती हैं। उसमें क्या होता है, बीच में थोड़ी-सी बोरियत होने लग जाती है कि वो मैंने 1-2 फ़िल्में जैसे भाग मिल्खा सिंह भाग की बात करी जाए, पिक्चर देखिए बड़ी अच्छी है, शानदार है, लेकिन क्या होता है कि वो पिक्चर की कहानी को इतना जो है खींच दिया है कि उसकी वज़ह से हम लोग को बीच में बोरियत होने लगती है। तो एक अच्छी कहानी में क्या होता है कि उसको थोड़ा-सा मतलब एक दिलचस्पी हमेशा बनी रहनी चाहिए और उसको थोड़ा-सा टाइट रिक लिखना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा लंबा। अगर जैसे अगर छोटा लिखते हैं तो क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग उसका कुछ अहम हिस्सा जो है वो नहीं दिखा पाते हैं या कोई दृश्य होता है उसको अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं, तो उचित समय जो है मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है कहानी को देना। आपका क्या मानना है?
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि कहानी सिर्फ़ कहानी नहीं, कहानी एक फ़िल्म के लिए के तौर पे अगर मैं देखी जाऊँ देखा जाए अगर, तो अ, कहानी अ, एक अ, सही उसका होना भी बहुत ज़रूरी है, सही लेंथ की होनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत छोटी बना देंगे या बहुत बड़ी बना देंगे, उससे भी जो है ना मजा खराब हो जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ मुझे ना अ अ, तारे ज़मीन पर फ़िल्म बहुत अच्छी लगती है। उसकी लिखाई बहुत अच्छी है, मुझे लगता है उसकी लिखाई जिसने भी लिखी है वह कहानी, उसने हर किरदार के जो इमोशन हैं वो इस तरीके से लिखे हैं कि हम उनको ना फ़ील कर पाते हैं।
जी। जी। जी। जी। जी। उ, जी, जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। जी। जी।